Magandang tanghali. Hello kamusta?
Hello, yes, oo, good afternoon. Okey lang naman nakapag, ah, almusa brunch, nag-brunch na ako kanina, <chuckles> ten thirty na ako kumain. Ah, talaga ba? Oh, 'di sige, 'di ano ba nagkakape ka ba sa umaga hindi pa ya 'di yata, 'no?
Mm. Ayun. Ako mamaya pa lang siguro. <laughs> Hindi. Sa gabi siguro sa gabi kap kapag ano, kapag nagpupuyat gano'n, kapag naglalaro, siguro. <laughs>
<chuckles> Sa gabi. Gano'n? Uy, okey. So since naglalaro paglalaro 'yang binanggit mo may tanong ako sa'yo.
Ayun. <laughs> Mm, hmm.
Paan paano nagagamit ng mga kabataan ngayon ang video games? Ah, bilang libangan sa oras ng pa pahinga?
Ayun, sa'kin po kasi kasi parang ako ay nagtatrabaho sa umaga may mga may mga lunch break sobrang pagod pagkatapos. 'Yung video games ay nagiging pangunahing ano, siguro 'yun 'yung libangan ko kapag stress siguro, pressure, parang kailangan mo ng ano, puno ng ng break sa mga ah, totoong buhay parang, oo. Parang 'yun 'yung nagiging mundo mo, para magsilbing escape siguro, sa realidad. Kasi
Oo. Mm. Oo. Yes. Parang icebreaker, oo. Tama naman. Mhm. Mm, mm. Ah, tama escape siya, tama.
Oo, lalo na po kapag ano, kapag kasama mo maglaro 'yung mga kaibigan mo, 'no. Mas maganda siya kasi nakakapag-usap din kayo. Opo, online.
Mm. Ano ba 'yan online? Or? Online I see. Kwan um, curious lang ako ano, ano bang ano yung video game na nilalaro mo ngayon sa cellphone ba yan, sa PC ganyan?
Mm, sikat na sikat. <laughs> Meron po sa cellphone, meron din sa PC pero ngayon madalas sa cellphone, kayo po ba?
Um, sa Play Station <chuckles> ah, dun ako naglalaro eh. Kasi, ever since bata ako talagang mahilig ako sa mga console games. Um, pero sa PC ano ba nilalaro mo ngayon?
Hmm, ayun. <laughs> Mm. Mm, ah, ayun. Valo, Valo po yun lang, NBA. <laughs>
Valorant, Valorant? Ah, NBA sabi mo ba Valo, sabi mo?
Mm. Opo Valorant.
Valorant, oh, try mo yung Marvel rivals.
Ayun. Parang narinig ko na siya nabanggit siya ng kaibigan ko din.
Para siyang Overwatch, pero Marvel yung mga character. Yes try mo, ako naman okey sige go. <chuckles>
Mm, ah, okey ayun. Yun Ay, yun ba yung nilalaro mo po ngayon? Ah, yun.
Yes kasama yun sa pero kung sa PC ka, hindi tayo pwede mag ranked. Um, kasi pag PC, PC lang pag rank pag casual play or quick play pwedeng crossplay ganyan. Anyway, <chuckles> sa akin naman ang iniisip ko diyan, iyon sabi mo para makapag ah, release ng stress sabi ba, mga kabataan ngayon talagang mahilig maglaro pero ang nakikita ko usually sa cellphone eh. Um, pero may mga naglalaro pa may mga bata pa rin siyempre sa PC nandiyan pa rin yung console. Pero para sakin siguro ginagamit nila yan para, yung ano ba, ah, si banda nag-aafter mag-aaral mag unwind hindi ay sa tingin ko naman hindi na hindi naman nagbago yung kung ano yung role di ba kung ano yung role ng paglalaro ng video game sa kabataan yun pa rin yung parang libangan lang siya talaga. Tapos, ah, pwede rin siyang kakukuhanan ng iba pang, sabihin na nating value pero anyway, siguro nga mapag-uusapan pa natin yan pero may tanong okey sige paano nakakatulong ang video game sa pagpapahinga ng isipan? Ng mga kabataan o kahit sayo?
Mm. <laughs> Ah. Ah, okey, sige po. Mm. Opo. Oo. Mm. Ayan. Mm. Oo. Mm. Hmm, mm. Oo. Oo. Ako po, siguro may mga laro na aminin man natin hindi talaga kailangan na ginagamitan ng sobrang ano po 'no, pag-iisip. Oo parang alam nyo yung parang ma
Pag-iisip, oo.
Ano ba yung mga Candy Crush ganun yung pipindot ka na lang. Oo, ako'y lagi kong sinasabihan si mama na ayoko niyan kasi hindi naman, hindi naman ako nag-iisip diyan, eh, pero may mga oo meron din po pala may mga ganun din palang ano. So, parang ang pagpapahinga siguro sa'kin ito yung panahon ko para i-distract, eh, yung aking sarili, kasi pag naglalaro nalilipat yung atensyon natin. Parang galing sa problema papunta naman dun sa ating mga laro parang matalo yung kalaban, mag-level up tapusin yung mga misyon. Parang napuputol siguro yung mga pang-araw-araw na nangyayari sa ating buhay parang kumbaga hindi pampatanggal ng umay, ayon tama.
Mga kaya. Oo nga. Oo nga, uy pero may strategy dun, ah. Totoo. Mm. Oo. Mm, mm, totoo yan. 'Yan. Oo. Ganu yun tama ka diyan yun yung, 'yan din yung naiisip ko pampatanggal umay ayan. Um, sa'kin naman, um, yun talagang hobby ko siya ever since ginagawa, um, pero kino-consider ko rin siyang parang kasi yung mga games nilalaro ko. Mag parang marami ka ring binabasa ganyan mga RPG ba gan'yan.
Oo. Mm. Mm. Oo. Ah, oo, mga RPG may mga quest talaga po ano.
Oo pa so, ayun na yung replacement kasi hindi, ah, hindi ako ganun kahilig magbasa ng libro. So, yun na yung replacement ko yung mga ganong klaseng games, um, pero I'm sure sa mga kabataan, um, nakakatulong siya para mag maglibang, kasi ngayon siyempre very very rare na hindi na kadalasan yung naglalaro yung mga bata sa kalsada 'di ba? Siguro ikaw din medyo hindi ka na rin naglaro ng ganun 'di ba, so
Mm, ayun. Mm. Mm. Oo. Hindi, <laughs> hmm, nakakatawang kuwento dati 'di talaga ako pinaglaro sa sa labas may panahon na parang 'di ba ga pagkatapos kumain ng tanghalian, matutulog tapos pag alas tres lalabas na nandiyan na sa, sa court 'no? May one time kasi na parang af after ko maglaro tapos kakain na ng, ah, gabihan, ako'y nakapagsabi ng ano, ng masamang salita na hindi ko, hindi pa ako aware noon. So, ang naging daan noon sakin ay binilhan nalang ako ng computer yung una kong computer, oo.
Ah, pare Mhm, mm. Laro. Yes. Mhm, ng hapunan, mhm. Ay naku. Ah, kasi natuto ka sa labas nung pangit na salitang yun ganun at ah.
Oo kaya hindi na din ako masyadong pinalabas talaga. Ano po ba yung mga mga laruan mo nu'n dati? Naalala ko lang.
Ganun ba, oh. <snorts> Um, laruan hindi video game, 'di ba? Oo mga laro sa labas.
Ah, ganun din yung mga console po.
Ah okey. Ah pa'nong noon? Parang ka nung bata bata pa 'ko ganun? Eh di Super Mario. <laughs> <sniffs> Ah, ma napaghahalata 'yung age ko 'di ba, so
Nung kabataan niyo po. Ah, Super Mario, oo. Mga gameboy or 'yung mas bago-bago pa?
E eh 'yung sa sa family computer, sa NES, ayan sa Super Ninten
Ay grabe parang parang nabanggit na yan nung pinsan ko pero hindi ko na iyan naabutan po. <chuckles>
<laughs> Oo pero i relevant pa rin si Mario ngayon kasi sa switch, 'di ba may mga game siya sa switch eh. So ayun pero nung, talagang namulat ako sa game, 'yun talagang naging gamer ako, nung PlayStation na. <sniffs> Uhm, so mga 20 years ago, ayan. So <sniffs> ah dun ako naging fan talaga ng video games kasi Final Fantasy ayan yung 7 ah. Hindi yung remake ah, hindi yung remake kasi may remake 'yung Final Fantasy 7 eh, na hindi ko pa nalalaro, yung Rebirth hindi ko pa nalalaro eh. <sniffs> Pero ito yes yung OG. Pero ito naman, ano naman yung positibong epekto ng video game sa <sniffs> pag-iisip ng mga kabataan ngayon? Meron ba? <chuckles>
Mm, oo. 'Yung mga ganu'n. Mm, ah, oo. Hmm, mang more on RPG talaga po kayo 'no? Oo. Mm. <chuckles> 'Yung parang OG talaga. Mm. Mm, siguro sa akin, meron, meron. Sobra nakakatulong para sa'kin eh, sigurado po 'ko kapag sinabi ko 'to, ano, agree din kayo kasi sa'kin, nababawasan talaga yung anxiety ko eh.
Okey. Sige, sige. Ah, okey, okey, so mental na health, oo.
Kasi parang oo, kasi parang ako po ay introvert kumbaga, tapos, oo, parang 'pag sa labas, parang nahihirapan tayong i-express 'yong ating sarili. So, 'pag gano'n tayo, parang nahihirapan din tayong, ah, maramdaman 'yong achievement, pero sa tuwing tayo naglalaro, 'di ba, nagbibigay ito ng sense of achievement. Lalo na kapag may natatapos tayo tapos, parang 'yong goal natin nakukuha natin, o kaya natatapos natin 'yong buong mismong laro, parang, alam niyo po 'yon, parang magandang ipagmayabang, 'no? So, parang ayun sa akin, tapos, ah, dagdag siguro do'n 'yong social support, tapos 'yong komunikasyon. Kasi mas oo.
Uy, parehas tayo. Mm. Mm, mm. Totoo yan. Mm, uy, <chuckles> alam ko yan, oo. Mm, mm, oo kasi naglalaro ka ng online games, 'di ba?
'Di ba, mas parang, nararamdaman mo 'yong interaksyon sa mga ibang players, tapos, higit sa lahat siguro po, ah, 'yong critical thinking, 'yong may magma-micro, kailangan mong isipin kung anong gagawin ng mga kalaban, oo, mga decision-making, ayun po.
Oo, tama. Mm, strategy, 'yan. Decision mak ayan, wow, okey. So, I think, siguro dapat nasagot mo na 'yong tanong 'no? So,'yong tanong 'yong sagot sa tanong na 'yan, sagot ko, nasa sagot mo na. Pero sa'kin, creativity, dadagdag ko lang. Um, meron akong naging trabaho noon, na talaga na-inspire ako ng mga games na nilaro ko. Um, kasi meron, um, nag-cont nag-content developer din ako so, bago ako ng mga e-learning modules, ganyan, na interactive. So, mga mga activities, na-inspire no'ng mga games na 'yon, um, so ayun, 'yon 'yong isang naging positibong epekto sa'kin. Pero sa mga kabataan ngayon, for sure, in general, 'yon din creativity rin, bukod sa sinabi mo nga na, na, 'yong ano ba, 'yong social interaction. Although, meron akong argu meron akong argumento diyan na, siyempre mas nagiging 'yong mga 'yong mga introvert, lalo lalong nagiging introvert, kasi nga, 'yon din. O
Mm, sa'yo po? <laughs> Mm. Oh, ayun, opo. Hmm. Mm. Ah, okey, ang galing naman no'n. Mm. Hmm, mm. Creativity 'no? Oo, may kasama. <chuckles> Oo, meron din, may, nakabalanse din talaga dapat 1.
Oo, oo, totoo 'yan. Pero thank thankfully sa'kin, ako introvert ako, pero hindi naman ako ilang sa tao. 'Pag kailangan kong makipag-usap, sa ang nak nakikita ko sa sarili ko, at least, hindi ako nahihiya, ganyan. So, and I can mapa makipag-usap ako ng mata sa mata, ganyan, kahit titingnan kita sa mata. Um, pero 'yon nga, sa makam bukod sa creativity, ayan din 'yong 'yong coordination ng mata at kamay 'yan, so, motor skill, sa mga kabataan, mga lalo na 'yong mga bata pa talaga. Kaya nga, naalala ko tuloy 'yong
Mm. Mm. Hmm, mm. Opo, oh, ayun. Oo, motor skill. Nakaka-abs ng mga daliri. <laughs>
Mm, naalala ko nga 'yong pamangkin ko na, naglalaro siya ng Tony Hawk. 'Di, ah, 'di ko alam kung alam mo 'yong Tony Hawk, 'yong skateboard. Mas magaling pa siya sa'kin gumawa ng skills, 'yong mga moves kasi, naalala niya, sa kamay lang niya 'yong mga moves na ginagawa niya't ah, may muscle memory ba. So nali na-enhance or nalinang 'yong muscle memory niya, so, 'yon. Pero ito, hmm, pa'no nagagamit ng mga kabataan ang video games para, ah, i-improve 'yong mga kasaya kasaya nil kasanayan nila sa pakikipagkapwa-tao, sa pakikipag-ugnayan, ganyan, meron ba o
Mm. Skateboard? Opo, skateboard. Mm. <laughs> Mm. Oo. Mm. Oh, parang nabanggit natin kanina, 'no, na parang kapag naglalaro kasi ngayon, lalo na mga online games, kailangan mo din i-coordinate, parang kailangan mong makinig, kailangan mo kailangan mo din magsalita 'no, parang bigayan, parang ikaw magsasalita ka, sila makikinig, 'pag nagsalita naman sila, ikaw makikinig. Kasi parang kapag teamwork, lalo na 'yong laro, hindi puwedeng oo, hindi puwedeng ikaw lang 'yong gagawa, kasi nasa team kayo eh, 'di ba, parang oo, hindi laging gano'n eh. Hindi mo ma-e-enjoy 'pag naglaro ka ng team, tapos gusto mong magsolo, parang mahirap naman 'yon. <chuckles>
Mm, mm. Ayun, bigayan. Totoo. Ayun. Mm, teamwork. <laughs> Ikaw 'yong magke-carry, ayan. <chuckles> Hindi, hindi puwed oo. <laughs> Totoo yan, totoo yan, kaya
Siguro mali mai-improve lang 'yong leadership tapos 'yong teamwork, pero hindi puwedeng tanggalin 'yong team, sa teamwork eh, mm.
Mm. Teamwork, oo, totoo yan. Ka lalo na kung team-based 'yong nilalaro mo, 'di ba? So, 'yon kailangan mo talagang mag-perform, as a team, hindi 'yong sosolohin mo, 'yong ka-team mo, nasa likod la ikaw na nauuna ka na. So, namatay ka na, 'di ba, parang gano'n.
Oo. Mm. Oo. <laughs> "Parang sinabi ko na sa'yo dapat hindi ganyan eh, pero di ka nakinig eh." Nag-away pa, kabaliktaran 'yong nangyari.
Oo, oo. So, magre-group tayo, 'di ba? <chuckles> Ayan nga oo, so na yan na, naisip ko rin yan na, ayun, nakikipagkapwa rin man sa online games yan, na na-improve nila 'yong pakikipag-usap. Pero, siguro medyo, liliko ako sa parang negative ano, kasi ngayon, um, andiyan na 'yong, alam mo 'yong, term, na toxic, 'di ba, may mga
Mm. Mm. Oo. Oo, hindi maiiwasan no'ng grabe.
Sa chat sa chat o sa audio chat, trash talking, 'di ba? Grabe, kaya 'yong iba diyan, pinapatay na lang ako nakapatay audio ko eh, 'yong audio chat, um, 'yong sa type, 'yong sa sa text, okey lang, bala kayo diyan. Pero 'yong makikita mo 'yong
Oo, mga trash talking. Lala. Mm. Oo. Mm. Pero, grabe 'yong narinig mo pa mismo, 'no?
Oo, ayoko na nun 'di ko na ay baga okey na ako sa mga naririnig kong ingay sa paligid ko sa bahay siguro sa labas pero yung dadagdagan ko pa sa nilalaro ko, ayoko na.
Grabe. Oo. Parang lalo na kapag yung aim natin talaga, eh, mag magpahinga tapos maglibang tapos biglang ganun pa parang ang sakit na sa ulo, parang imbis na mag-handle tayo ng conflict, gumagawa pa tayo ang sarili nating conflict 'no grabe.
Mm. Kaya nga, eh, so, parang ah Totoo yan, totoo yan. Kaya nga para bang sa mga nilala sa mention ko sa laro kanina yung Marvel Rivals kasi para tala Overwatch siya kumbaga pero third person kasi siya, hindi siya first person shooter, so, ba um. Tsaka six-versus-six siya hindi siya 5V5, so, nandiyan yung dalawa yung tatlo yung class, so, merong tank, merong DPS, merong support.
Oo. Mm. Mm. Mm, 'di siya parang CODM. Oo. Oh, nakaano din po 'no naka-distribute talaga yung mga roles. Mas maganda.
Oo, pero hindi naka-lock yung role bahala kayo mamili hindi siya naka-lock sa 2-2-2 parang gano'n. Bahala kayo kung gusto niyong isang healer lang ta tapos 4 na DPS so, pero sa mga ganong laro para bang 'andiyan yung sisihan na pag natatalo kayo ay hindi ka nag-heal o, o kaya ay ang baw ang bobo 'di ba, ang pangit ng laro mo DPS o yung tank namamatay lagi. Which is totoo naman yun pero pag para bang dini oo, dinidikdik mo pa yung alam ob obvious naman 'di ba, so, wag na. May maiging ano na lang o baka pwedeng palit tayo ang ginagawa ko ganun, "Palit tayo ng role gusto mo" o "Ako naman ang healer baka mas magaling kang mag DPS" gan'yan. So, 'yun yung ginagawa kong madalas pero minsan talaga na naiinis ka rin, eh, pero hindi na lang ako nag-cha-chat. pag ah, <laughs> kinikimkim ko na lang yung ano yung tsaka, tsaka laro lang siya at the end of the day laro lang siya. So, 'yun yung mindset ko.
Mm. Mm. <chuckles> Oo. <laughs> Natural 'no? Oo. Wag nal sosobrahan siguro. Mm. Mm. <laughs> Mm. Oo, dapat matuto pa din tayo na hindi personalin po 'no. Kasi nandun naman tayo para maglibang, eh, hindi naman para makipag-away. Ang ganda, enjoy ako dito sobra. <laughs>
Mm. Yeah. Ayan. Totoo yan. Oo, ako rin nag-enjoy ako sa usapan natin. Sana sa susunod yung ganito rin at ah, makapag-usap pa tayo ng matagal, yan.
Mm. Opo, ayun maraming salamat.
Thank you.
Paalam.